Oh, kalau misalnya yang berkesan, terus yang memang bisa diterapkan sama yang memang favorit itu beda-beda, Mas. Jadi gini ya, kalau yang oke oke. Kalau yang favorit nih, favorit pelajaran saya ialah pelajaran istirahat, Mas. Jam istirahat.
<coughs> Oke. Oke ceritain, Kak, satu-satu. Iya. Mhm. Siapa yang enggak suka jam istirahat. <chuckles>
Atau jam kosong. <chuckles> Nah, itu dia. Enggak sih enggak, tapi favorit itu saya pelajarannya jam sejarah sih. Pelajaran sejarah. Apalagi heeh, sebenarnya saya nggak suka hafalan ya, Mas, ya. Karena saya, ah, anak, apa, anaknya lebih suka ngitung, berpikir secara logis gitu. Ada akarnya di ditahu gitu ya dari mana. Nah, tapi si sejarah ini gurunya tuh, wah, eee, ngajarnya itu keren sih, asyik banget. Jadi beliau mendongeng, tapi mendongengnya itu penuh dengan, eee, karisma gitu, Mas. Jadi kayak berasa kita tuh kalau kalau lagi di, eee, belajar mungkin s te tentang proklamasi ya, berasa kita itu kayak lagi jadi prajurit gitu. Kayak mau melawan penjajahan gitu, Mas. Seru banget pokoknya. <laughs>
Iya iya. <laughs> Oke, kenapa tuh? Mhm. Oke. Mhm mhm. Asyik ya. Oke. Mhm. Hmm. Mmm, mhm. Oke. <chuckles> Waduh. <chuckles> Wah. B selain sejarah enggak ada? udah itu mungkin, itu dulu mungkin.
Itu sih. Sejarah mungkin oh itu dulu aja sih mungkin iya. Nah untuk Masnya mo boleh mungkin, mhm diceritain.
Mantap. Nah kalo aku mungkin ini, ini agak panjang nih kalo cerita sekolah sih kalo aku ya, soalnya sekolahku itu lumayan menarik.
Wih, oke oke. Hmm, boleh tuh diceritain. Mhm.
Sumpah, bukan kaya sekolah pada umumnya. Ni Ini bakal kaget mungkin, dan mungkin bakal bertanya-tanya nih, makanya kalau misalnya aku cerita agak panjang, kalau mau dipotong, potong aja, Mbak. <exhales> Ini bakal panjang soalnya. Soalnya sekolahku itu dulu ada namanya, salah satu sekolah di Jakarta, salah satu sekolah Jakarta. Itu nah itu, et aku tuh SMK. Nah SMK-nya ini kan ada berbagai jurusan ya. Ya, Mbak Mbak taunya SMK tuh jurusannya apa sih paling? Perhotelan gitu? Ada kan?
<chuckles> Heeh. Ah, siap siap, silakan. Gimana gimana? Boleh boleh. Heeh. Heeh. Betul. Jurusan mesin, jurusan perhotelan, komputer, pariwisata, gitu-gitu deh, Mas. Iya, terus apa nih?
Mesin juga kan? Iya. Oke. Pernah denger, pernah deng pernah dengar enggak di SMK di Jakarta itu ada jurusan namanya Karawitan? <laughs> Ayo.
Wah! <chuckles> Kok lucu ya? Itu bukannya karawitan itu yang berhubungan dengan, eee, Sunda atau mungkin pokoknya tradisional-tradisional gitu deh? Iya ngggak sih? Ah.
Nah. Iya bener bener, lebih spesifiknya itu tuh SM Karawitan itu ya alat musik tradisional. Nah, kita belajar ke situ tuh, Mbak. Nah aneh kan? <laughs>
Heeh. Keren banget. Oh, belajar apa 3 tahun? 3 tahun kan? Oh, belajar apa tuh kira-kira?
Iya. 3 tahun, 3 tahun. Iya udah belajar alat musik yang tradisional yang ada di Jakarta aja khususnya sih <coughs> sorry, eee, khususnya itu, ah, tradisi Betawi sih. Kayak Gambang Kromong, Gambang Kromong, Tanjur, lalat alat musik nusantara juga sih, gamelan kita juga belajar. Heeh, makanya
Mhm mhm. Oh, wih keren banget. Iya iya, wih keren sih, Mas. Iya iya. Oh itu tuh belajar belajar, eee, memainkan, belajar asal-usulnya atau gimana tuh?